อ๋อ ก็คือถ้าอย่างวันนั้นเนาะ เรา เรารู้สึกว่า เราแต่งตัวแนว อาจจะเป็นสตรีตที่ ที่เป็นแบบกางเกงขา ขาแบบรัด ๆ กับเสื้อ ออกจะแบบเสื้อยืดธรรมดา อย่างเงี้ย เรารู้สึกว่า ร เราเดินออกไปข้างนอก แล้วเวลาเราผ่านกระจก หรือผ่านแบบอะไรที่มันสะท้อนตัวเรา เราเห็นตัวเองใน ในอีกมุมหนึ่งอะ เราก็รู้สึกว่า เออ ใช่ หรือให้คนอื่นน่ะครับ มาถ่ายรูปเรา แล้วก็ผมก็กลับมาดูรูปเนาะ มันรู้สึกว่า เอ๊ มันดูไม่มั่นใจเลย มันดูไม่เข้ากับเรา สไตล์นั้นแหละครับ ผมก็จะตัดออกไปเลย แต่ถ้า ถ้า ถ้าแบบวันไหน ที่ผมอะแต่งตัวออกไปอย่าง อย่างวันนั้นน่ะครับ แต่งตัวออกไป เอ่อ ในลักษณะของ Minimal ก็คือจะเป็นเสื้อสีแบบโทนอ่อน ๆ กางเกงแบบขายาว แล้วก็เป็นสีแบบ ธรรม ธรรมดาอะครับ แล้วก็ไม่ได้มีลายที่มันฉูดฉาดมาก เข้ากับแบบรองเท้าผ้าใบ ปรากฏว่า วันนั้นน่ะเวลาที่เราเดินผ่านกระจก หรือเวลาที่เราถ่ายรูปเนาะ แล้วเรากลับมาดูรูปของตัวเองอะ นี่กลับว่า เออ มัน มันดูมั่นใจ มันดูแบบ เออ มันดูเป็นเราอะ เออ อะไรอย่างเงี้ยอะครับ
อา ครับ อืม อือ ๆ ๆ เหมือนได้ดูรูป ได้ ได้ดู ได้ดูกระจก ได้มองตัวเอง แล้วเป็นยังไงครับ? อือ อืม อือ อือ อ้อ ครับ อ่า Minimal อะ ครับ อะ ครับ อืม อืม ก็กลายเป็นแบบเริ่ม เริ่มจับทางได้ อย่างงี้เหรอครับ? เริ่ม เริ่มจากตอนไหน? อืม อือฮึ
ใช่ครับ คือถามว่าในตอนแรกมีคนอื่นแบบมา มาเอาคำแนะนำอะใส่ให้เราไหม? เรา เราก็เก็บมาฟังนะ แต่จำได้ว่า มีเหมือน ก็มีช่วงหนึ่งเหมือนกัน ที่เหมือนเราอะจะฟังคำคนอื่นมากเกินไป เออ คือ ม
อ้อ ครับ ก็เหมือนกับฟังความคิดเห็นใช่ไหม? แล้วเป็นยังไง? พอฟังมากเกินไปแล้วเป็นไง? อะฮะ
ใช่ครับ คือเพื่อนก็บอกว่า เออ ลอง "คิดว่าแนวสตรีตอะ เหมาะกับเรานะ ลองแต่งดู แบบแนว Minimal เนี่ยไม่เข้ากับ ไม่เข้ากับนายหรอก" แล้วเราอะก็เชื่อ จนสุดท้ายแล้วอะ มัน มันเหมือนเรา เราต้องคอยเปลี่ยนสไตล์เราอะ ตามคำพูดของคนอื่นอะ จนมันเหนื่อยมาก ๆ เลยอะครับ อืม
อือฮึ อืม ก็คือไม่เป็นตัวของตัวเองเลย เพราะว่าเรากลายเป็น เราไปฟังมากจนเกินไป แล้วมันก็มีผล อันนี้มีผลไหมครับ? คือเราก็เลิกเปลี่ยน เปลี่ยนไหม หรือว่าเราไม่เปลี่ยน?
ใช่ ๆ <tsk> โอ้โฮ มีผลเลยครับ จนสุดท้ายเนาะเรา เราก็แบบมาส่องกระจก แล้วมันก็เกิดคำถามกับตัวเองว่า "เออ อันนี้แบบเป็น เป็นสิ่งที่เราชอบจริง ๆ หรือแค่ไม่อยากโดนคนอื่นพูดคำพูดที่มันขัดใจเรา" เออ
อา อ๋อ เป็นอย่างงั้นเลย แล้ว แล้วนานไหม กว่าจะรู้สึกตัวแบบเนี้ย? ช่วงเวลาที่มันผ่านไป อา
ใช่ครับ แต่ ใช่ครับ โอ้โฮ ช่วงนั้นก็ เอ่อ มันก็จะมีเป็น เป็นช่วงแหละครับ ที่เข้ามาแทรกในระหว่างชีวิตอะครับ แต่ช่วงที่ ที่เราผ่านไปได้เนาะ มันก็ใช้เวลาไม่นานนะครับ เพราะว่าอะไรที่มันไม่ ไม่ใช่เราอะ มันก็อยู่ได้ อ กับเราอะได้ไม่นานหรอก